Ay, fíjate que te quiero contar que hace poco o reciente, pues, terminé con mi pareja que, pues, tenía ya bastante tiempo con él, ¿no? Y la verdad es que me pegó muy fuerte. Y ya ahorita ya, digamos que sí me sigue doliendo y hay veces hay momentos de mis días, o de mm no todos los días, pero sí hay momentos en los que, pues, me acuerdo de él, y obviamente, pues, mm, aparte de ser mi pareja, pues era como mi mejor amigo, ¿no? Entonces me ha costado y ahora sí que como que toda mi vida giraba alrededor de esta persona y, como mis actividades sociales y todo, y ahorita ya me siento como en esta necesidad de reconstruir mi rutina, de reconstruirme a mí misma. Y no sé qué hacer. No sé ni por dónde empezar. Este, no sé, o sea, como que me siento algo perdida, ¿no?
Ujú. Ujú. Cierto. Ujú. Entiendo. ¿Cuánto tiempo estuviste en una relación?
Eh, fue un poquito más de un año. Este, fue una relación como a larga distancia, pero sí nos veíamos seguido, y hablábamos todas las noches y casi pues, durante el día, eh, trabajamos en el mis en el mismo lugar, este, la cual, pues, yo tuve que también dejar de tuve que renunciar a este trabajo porque era demasiado para mí seguirlo viendo en reuniones y seguir hablando, ¿no? Entonces, pues, duré un poquito más de un año y fue como en junio, a principios de junio, que terminamos.
Ujú. Ah, okey. Entiendo. Ujú. Claro. Ujú. Así que no nada más emocional, sino que también en un asunto laboral empezaste tarde a construir. Ah,
Exacto. Sí, e exactamente. Sí, o sea, fue un tema bastante fuerte porque ya, o sea, la la razón por la cual terminamos fue porque, digamos, yo, mm, eh, los dos queríamos ya, pues, tomar el siguiente paso y irnos a vivir juntos. Y, y, inclusive, pues, tenía a mi chiquito involucrado. Lo llegó a conocer varias o sea, lo vio varias veces, ya nos hab todos nos habíamos encariñado con todos, ¿no? Y y total que tuve que ir, y y ya fui a a donde él vivía, este, y me fui con mis cosas, inclusive me llevé a mi perrito y todo, para, como, empezar una vida con esta persona. Pero empezó con temas muy era una persona que era algo insegura, pero, obviamente, ya conviviendo con él más de día a día y todo, pues, empez empezó a ser demasiado inseguro y muy celoso y posesivo conmigo. Al grado de que ya estaba cruzando límites, como buscando cosas en mi celular, que, pues, el que busca encuentra, pero, pues, al final del día no encontraba nada que tuviera sentido, ¿sabes? Entonces, no es como que yo tuviera nada pasando con nadie. Simplemente, a veces me mandaban mensaje personas que yo hace 2 años ni había saludado, y casualmente todos decidieron mandarme mensaje, <chuckles> esos en esas fechas. Y, pues, fue muy difícil, ¿no? Entonces perdí todos mis ahorros que tenía porque obviamente, pues, los gastos de los del avión, este, de inclusive llevar al perrito. Luego, pues, a las semanas tener que regresarme, como como perro con cola entre las patas, de perder esta ilusión y y, pues, también, pues todo este tema, como decías, ¿no?, o sea, laboral, que también, pues, tuve t que tomar la decisión, como un mes después, dejar este este trabajo, porque era bastante fuerte para mí. Y, pues, el tema emocional. Y luego, pues, también mi hijo también se agüitó mucho. Entonces tuve que también, pues, estar ahí como para todos y para mí al mismo tiempo. Y como que digo ya ahorita ya, mm, ya como que estoy reconstruyendo. Ya estoy como que sintiéndome un poco mejor. Ya no lloro todos los días, ya como que la rabia conmigo misma de, pues, perder todos mis ahorros y y y, pues, como que decir: "Ay, otra vez con el corazón roto porque creí y todo esto", pues ya no. Y ya me siento como lista como para empezar así como con todo, como dicen, ¿no? Pero <chuckles> como que Ujú.
Ujú. Claro. Eso es muy difícil. Ujú. Claro. Ujú. Sí. Claro. Sí, claro. Sí. Ujú. Entiendo. Ujú. Cierto. Bueno, lo primero entonces es una rutina, ¿no? Ya has estás empezando a establecer una rutina específicamente primero, para poder descansar bien con tu sueño. ¿Sí has podido conciliar el sueño?, ¿si puedes dormir bien en las noches?
Sí. Claro. Fíjate que es algo que me costaba mucho trabajo. Creo que ahorita, poco a poco, estoy mejorando, pero sí, no sé si tengas como, <clears throat> como alguna form algo que me pudieras recomendar. La verdad es que a veces paso mucho en la noche en el celular, este, o viendo series y me termino durmiendo como a la 1 y me tengo que levantar a las 6 y como que no está funcionando, ¿no? <chuckles>
Ujú. Claro. Claro, no, <chuckles> claro, claro. No, después de eso bueno, fuera de la parte emocional y fuera de la parte, este, laboral y económica y todo. Una de las primeras cosas es el descanso, ¿no?, porque es algo que puedes controlar muy bien, y tú sí, así que siento que, bueno, puedes empezar una rutina de para dormir e incluir a tu hijo. Si tienes un hijo pequeño, puedes incluirlo y establecer una rutina en la noche, este, digamos que después de hacer tus actividades con tu niño, si van al parque o lo llevas a, ¿no?, al centro comercial o lo que fuera, establecer un horario para ya estar en la casa. Digamos que puedes estar a las 8:00 PM, ya estar en tu casa y empezar una rutina, ¿no? Empezar la rutina de baño con tu hijo, leerle un cuento, es y dormirlo y ya también tener esa ese espacio para ti al final del día para un poco recapitular, ¿no?, de cómo estás, cómo te sientes, eh, las emociones, y empezar a procesar esas pequeñas cosas, tal vez puedas escribirlas o puedas, ¿no?, una plática breve con alguien sobre cómo te sientes para poder liberar esa parte antes de acostarte, ¿no? Y establecer una rutina para ti también, ¿no?, dar darte esos minutos en las noches para poder, desahogarte y deshacerte de todo el equipaje que puedes estar cargando contigo y dejar ese celular, déjalo en paz, déjalo alejado de ti.
Claro. Claro. Ajá. Ah, qué bueno. Ujú. Claro. Claro. S Sí. <chuckles> Sí. Suena Claro, suena se ve ¿sabes?, no lo había pensado porque la verdad es que mucho o sea, como que tener esa rutina de porque inclusive pues como con todo esto de querer distraerme y querer como que ya no pensar en eso, pues sí t me meto muchos distractores, pero creo que sí, el establecer una rutina con mi hijo, como tú dices de que, a ver a las 8 estar aquí, que cene, que bañe, se duerma, leerle su cuento, para también tener esa última conexión uno a uno con él y que baje motores, una vez dormido creo que eso que tú dices como como de pues plasmar mi sentimiento y todo eso, la verdad es que nunca lo había pensado. Pero a lo mejor escribirlos o como tú dices, eh, acercarme a alguna amistad, hablarle por teléfono y como poder manejar esto. Porque creo que mucho de que no me duermo, este, es como para evitar estas distracciones, emocio digo, como para evitar esto, ef sentir estas emociones o estos recuerdos, y digo: "Ay, es más fácil a ver una serie y pasarme horas viendo la serie y no sé, haciendo otras cosas". Exacto, como y al final, pues es contraproducente porque 1, ni trabajo mis emociones, ni las vivo, ni las proceso, y aparte también, pues, o sea, me duermo súper tarde. Entonces, creo que sí estaría padrísimo lo que dices, ¿no?, de que a ver, a ya una vez que mi hijo se duerma, ya agarrar una libreta. Creo que me va a ayudar mucho escribirlo y como que hacer esta mini rutina, ¿no?, como de cierre del día, eh, plasmar mis emociones y vámonos a dormir y creo que pues dormir 8 horas es como lo ideal y pues si me levanto a las 6, creo que como a las 10 sería bueno que me durmiera, ¿no? Y pues creo que poner como alarmas y así. Y durante el día como que también me pasa mucho que me distraigo en el trabajo y que pienso en eso y, o sea, ¿esto es normal, tú crees que sea normal que
Ujú. Claro. Okey. Ujú. Exacto. Y ya no permites sentirlo, sí. Sí, sí, sí. Sí. Ujú. Sí. Exacto. Claro. Es normal y es lo mismo, es lo mismo que te pasa en las noches, ¿no?, el estos distractores que necesitas para dejar los sentimientos, dejar tus emociones, dejar todas estas cosas de lado porque es difícil enfrentarlas, ¿no? Es difícil enfrentar las tristeza, es difícil enfrentar la soledad, es difícil, eh, procesar esa parte del enojo, ¿no?, pero parece que como dijiste en el comienzo, ¿no?, ya no lloras todos los días, ya no haces ya no te sientes tan mal como te sentías, pero debes de cierta forma enfrentar esos sentimientos también porque si los estás dejando a un lado y los estás dejando a un lado, eso se acumula, se acumula y es algo que debes de empezar a procesar, uno a uno, ¿no? Maneja tu tristeza, maneja tu soledad.
on qué. Claro. Claro. ¿Y crees? Claro. Y Claro, creo que eso es súper difícil porque, por ejemplo, me pasaba todavía mucho en las noches que hablaba todas las noches con él y siempre teníamos como los sábados, así como, ay, nuestra noche de cita virtual, si es que no nos tocaba es ese fin de semana vernos. Entonces, eh, los fines de semana que sí nos veíamos, pues ya, era cita en persona, ¿no?, pero el fin de semana que no, era como cita virtual para no perder como esta, pues, como esta conexión. Entonces, como que esas cosas me ha costado reemplazarlo. Y si, por ejemplo, ya es demasiado, ¿no?, y y hago todo lo que me estás diciendo y todo, am, ¿crees que llegaría un punto en el que a lo mejor necesitaría ayuda profesional o o qué crees, eh, crees que eso tenga c o sea, si después de hacer todo, me sigo sintiendo igual de mal, ¿crees que sería importante hacer eso para mi salud mental?
Ah. Ujú. Claro. Claro. Buscar ayuda profesional, es eh, sería el siguiente paso. Si tú ya hiciste todo, si tú ya buscaste apoyo, ya sea con familia, amigos, tal vez si buscaste algún tipo de apoyo fuera de tu familia, ¿no?, con grupos, ya sea de autoayuda o grupos para distraerte o dispersarte un poco, sí, la ayuda profesional sería el siguiente paso. Tienen muchas herramientas que pueden ayudarte, eh, a poder, este, procesar todas estas sentimientos.
Ajá. Ajá. Mm. Sí. Sí, fíjate que en una ruptura hace más años todavía antes de esta, también me pasó algo similar porque creo que soy una persona que me entrego mucho a las personas que amo y y que estoy con ellos, y me costó también mucho trabajo, hice todo y y fíjate que ahora que lo recuerdo empecé a ir a terapia y fue algo que me ayudó mucho y como tú dices, me dieron un como muchas herramientas. Entonces, creo que pues primero voy a intentar lo que me dices, ¿no?, de que mejorar mis hábitos de sueño, mejorar mis hábitos durante el día, como para pues, sí tener este momento para vivir mis emociones y también pues darle como poco a poco otra vez como este este como movimiento a mi vida y empezar a enfocarme más en mí y y no tanto como el el "¿que hubiera pasado? ¿Y si hubiera hecho esto y si no lo hubiera hecho y mis ahorros?, y todo esto", como enfocarme en el aquí, en el ahora. Y creo que sI, definitivamente nomás no la armo y no la estoy dando, creo que ir a terapia creo que sí sería el siguiente paso, porque la última vez, pues fui y la verdad es que también fue un proceso más difícil porque pues esta era la persona, el padre de mi hijo, ¿no? Entonces, sí era muy difícil, entonces creo que pues en esta ocasión yo creo que sí llegar a s llegar a ser bueno tomar esta decisión de ir a a ayuda profesional. Porque la última vez que lo hice, sí me ayudó mucho. Y fue difícil porque, pues, te enfrentas a ti misma, pero creo que que sí.
Ujú. Claro. Ujú. Sí. Claro. Mm. Claro. Ujú. Exacto. S pero, ¿sabes?, creo que tomaste el paso más grande en esta últi y bueno, con la última relación, si buscaste ayuda, te ayudó, ¿no? Y ahora, con esta relación que terminó, pusiste tus límites, y no nada más pusiste tus límites, pero llegaste a un corte de decir: "Okey, esto no, esto no es para mí, esto no es lo que quiero", y esas son de las cosas más importantes, porque sabes lo que tú quieres y sabes lo que tú mereces y sabes tus límites y si no se cumplen puedes agarrar e irte, y eso es muy importante.
Ujú. Exacto. Sí. Exacto. Ay, pues muchas gracias por todo lo que me dijiste y por haberme escuchado. La verdad es que me siento mejor.
Claro. Siempre estoy aquí para ayudarte.